А, слушай, скажи, пользуешься ли ты, м, рынками фермеров и что в них ты ценишь?
Да, я пользуюсь. М, дело в том, что я жила, э, в таких странах, э, как Италия, Франция. Сейчас живу в Испании. И рынки Да, <chuckles> фермерские рынки- это, знаешь, тут такой культ, э, на который все молятся, куда все ходят. Э, и я тоже переключилась на них. И в супермаркете по покупаю только какие-то базовые вещи, а всё остальное- у фермеров.
Мгм. Ну, теплые таки Мгм. Слушай, а, у них, получается, конкуренция между собой есть какая-то, или у них всё-таки больше конкуренция с вот этими, супермаркетами?
А, ты знаешь, я вообще б не сказала, что у них есть какая-то конкуренция. А, в том смысле, что, эм, ой, если людям, там, важно и ценно покупать там, э, местное, да, у фермеров, а, то, э, они н как бы ездят целенаправленно, да, на эти рынки. Э, если людям, допустим, некогда или это не так принципиально, они просто ходят в супермаркет и, знаешь, они существуют параллельно.
Мгм. М. Ну да, это понятно, просто, видишь, есть же страны, например, где это не так популярно, да, и там, соответственно, у, фермеры, они как будто в более такой, а, менее привилегированной группе находятся, вот. А у тебя там получается, они, знаешь, вот примерно наравне с супермаркетами, наверно, настолько же популярны, и мне поэтому стало, вот, интересно: у них есть какая-то между собой конкуренция именно или вот как раз таки с магазинами? Потому что если они на равных, то, наверное, можно предположить, что да, но вот я не уверена, поэтому спрашиваю.
Мгм. Ну, вот смотри. А, мы этим летом, а, провели во Франции где-то 3 месяца. А, и там была прям вот очень чёткая такая иллюстрация. Мы жили в Гаскони. Это, ну, такой довольно сельский, да, сельскохозяйственный регион. <chuckles> А, там выращивают подсолнечник, кукурузу, э, ну и очень много, м, рынков. А, вот мы жили в деревне, и, а, каждый день недели вокруг нас в каком-либо местечке был рынок.
Мгм. Ага. Мгм. Мгм.
Да, то есть, если ты не съездил в понедельник, э, в 1 место, ты можешь во вторник поехать в другое, в среду в 3 там и так далее.
Они как передвижные, что ли, эти рынки, либо они рынки-кочевники? <laughs>
А, нет, это <chuckles> нет, это просто перекрывается, да, а, вот в каждом городке, в каждой деревеньке есть всегда место, выделенное под рынок. А, и если, например, там, з условно, среда- рыночный день, м, а, соответственно, приезжают фермеры, раскладываются, и, собственно, а, вот люди приходят. А
Ага. Мгм. А каждый раз разные приезжают или одни и те же?
Во А есть те, например, которые, э, ну, у них такая работа, да? Они ездят с рынка на рынок, а, и ты всегда, а, можешь найти, ну, например, у нас был любимый, м, сырный ларёк.
Мгм. Мгм, мгм.
То есть, а, не важно, куда и на какой рынок бы ты поехал, а, вот на всех традиционных, э, рынках недели, а, они, значит, там стоят и торгуют. Это местные сырные производители.
Мгм, мгм. М. Так, и в итоге-то?
А, или, например, э, в Гаскони- это очень местность, известная своими, а, утками, да, э. И, соответственно, всякими деликатесами из уток, а, фуа-гра, ножками, грудками и так далее. Ам, и точно так же, да, а, местная ф ферма, которая з занимается утками. А, вот, и их, так сказать, передвижной ларек, да, такой на колесах. А, ты его тоже увидишь на каждом рынке.
Мгм, мгм. Мгм. М. Ну, слушай, получается, я просто, у меня в голове, когда я вот думаю о рынке, у меня сразу в голове встает картинка именно вот, а, каких-то овощей, фруктов, э, там ягод, вот всего растительного. Оказывается, там есть еще и жив животная вот эта вот пища, да, с, видимо, свежая, вот с фермы вз да? Просто, а как тогда они вот летом это всё организовывают? Не портятся продукты?
Мгм. Да, да, да, обязательно! Мгм. А, нет, конечно, это же сейчас, а, у производит очень крутые, ам, такие, м, как сказать, мини-фургончики, а, которые оборудованы холодильным, м, обо холодильниками, и очень очень круто, а там всё прекрасно хранится. Они реально потрясающе устроены. То есть там такое водительское место, и дальше всё так: когда он едет, там всё, ам, запаковано, а когда он встаёт на место, там всё так распаковывается, и получаются прилавки, витрины, очень круто!
Мгм. Ну, это Ага. И и. <exhales> Мгм, мгм. Да, я вот просто как раз хотела уточнить, э, это получается, там есть и вот такие вот, как ты говоришь, а, как их, вагончики, не вагончики, и, э, прилавки именно, да, куда выкладывают прям? Мгм, понятно, понятно.
Мгм. Да. Да-да-да. И есть прилавки, за которыми стоят фермеры, которые вот как раз занимаются всякими фруктами. А, и о очень много, кстати, а, фермеров работают, естественно, на сезон. Ам, и о оч круто покупать, например, э, вот в какое-то место специализируется на сливах, и ты покупаешь у них сливу, а какое-то- на дынях, и ты покупаешь у них дыни. <chuckles>
Мгм. Мгм. Ага. Слушай, а как с ценами там? Не не сильно дорого, или там, а, довольно-таки адекватные цены, наверное, потому что это така такая популярная вообще вещь в этой стране, т как фермерство в целом?
А, там абсолютно не дешёвые рынки. А, ф какие т какие-то, м, вещи, э, наверное, даже фрукты чуть-чуть, э, подешевле, например, в супермаркете будет покупать. А, но люди покупают там именно из-за качества, потому что это Да.
Мгм. Мгм, мгм. Так. Ага, то есть они готовы переплатить немножко, да? Скажем так, мгм.
Да, да. И ты знаешь, мне кажется это очень правильным, а, потому что фермерская продукция, а, не может быть дешёвой. В ней столько труда. И мне кажется, что это правильно, когда фермеру платят, э, много, он тоже себя ощущает, знаешь, не каким-то рабом на плантации, а вот <chuckles> человеком, который трудится за достойную оплату. <chuckles>
Мгм, мгм. Не не, ну это понятно, конечно конечно, просто мне стало вот интересно как раз-таки в сравнении, а, примерно на сколько процентов средний чек, скажем так, закупки на этом рынке будет выше, чем, допустим, закупиться в супермаркете?
Выше, процентов на 20 точно выше. Эм, да, если не чуть побольше. <chuckles>
Мгм, мгм. Ну, слушай, 20 % не так уж и много. Просто, видимо, вот как раз-таки из-за того, что очень развитая, а, сфера фермерства, да, там, э, не так уж сильно и загибают цены. Потому что я знаю случаи, когда там чуть ли не в 2- 2,5 раза дороже, чем в супермаркете купить. И как будто бы, да и как будто уже легче в супермаркете купить, там не все так плохо всё равно обычно. Э, слушай, а вот ты сама часто ходишь вот на этот рынок?
Да. О нет нет нет. <chuckles> А, да, э, вот когда мы жили во Франции, то есть мы ходили минимум дважды в неделю и ещё, чередуя разные дли нед дни недели, чтобы попасть на разные рыночки. Потому что, ну, какой-то состав постоянен, да, но в каждом рыночке есть, допустим, свои люди, э, вернее, ну, п продавцы, поставщики, которые только туда ездят, и ты там что-нибудь такое хитрое ухватишь. <chuckles> Вот, а у себя Да.
Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. А вот ш Да-да. Э, я хотела быстренько спросить, а вот что для тебя важнее, когда ты вот ходишь на рынок? Ты сказала, что у вас там был какой-то любимчик, да, вот любимые фермеры какие-то, к которым вы часто ходили. А вот для тебя вот это важнее, да, что вы там 1 раз купили, вам понравилось, и вы всё время теперь к одному и тому же человеку ходите? Или вы там пробуете разное и просто выбираете там по свежести, по качеству продуктов, по вкусу просто банально, вот как это происходит?
Мгм. Мгм. Мгм. А знаешь, э, на самом деле, мне важно и то, и то. А, это очень классно, когда у тебя есть проверенный поставщик там чего-то, да, э, допустим, сыра. А, но мы никогда не откажемся попробовать что-то новое и интересное, если мы это увидели, м, поэтому, а, вот и то, и то, на самом деле, важно. <chuckles>
Мгм. Да да да да. Ага. М, а, ну у тя, получается, ты говоришь, только у в сыре любимый продавец сейчас есть, а в других нет?
Нет, м, ну, просто я всё не стала перечислять, а так они были везде. И в хлебе были, а, любимые продавцы, потому что они пекут потрясающий хлеб, а, с, э, кучей разных интересных там начинок, добавок: там с орехами, с, э, м, клюквой, ну, вот такие вот. Я люблю всякие такие хитрые хлеба.
<laughs> А. М. Интересно, интересно. Слушай, а вот, а, я ни не знаю, как это вообще происходит, а, вот, а, там, где ты живешь сейчас, да, в этой стране, но, а, есть такое мнение, что, м, многие вот, а, знаешь, например вот, в России, да, есть, а, на рынках бабушки всякие, которые продают, а, свои, скажем так, с грядки свежие продукты. И, а, они- вот есть такой слух, я не знаю, насколько это правда- но они могут, на самом деле, просто брать, ходить в магазин, покупать, и выставлять за свое. То есть, немножко грязные какие-нибудь, не знаю, фрукты, овощи покупать, э, класть это всё в пакетики или в корзиночки, и говорить, что, вот, мол, это мое с грядки. И таким образом завышать цену и продавать, н вот. А как ты думаешь, вот такое есть у вас, там, или, всё-таки, всё честно максимально, всё проверено, то есть, там, с сертификатами даже, может, какими-нибудь?
Мгм. Да. Да. Ага. Э, ты знаешь, нет, я никогда с таким не сталкивалась и, думаю, вряд ли, м, ну, это возможно. И на самом деле ты, э, у в в принципе, легко отличаешь фермерский фрукт от глянцевых там фруктов в супермаркете. Э, вот. Э, и, э, как бы да да, э, различия есть, знаешь, даже на уровне, а, сортов, да. Там, например, сорт сливы, которые продаются в супермаркете и которые продаются у фермера. Да, это тоже разное.
Мгм. Мгм. М, а, т а, ты в этом разбираешься хорошо? Просто в видишь, люди же не все разбираются в этом.
А, ну, какие-то вещи их просто можно отличить на глаз, да. И да
А, да? <laughs> Ну, я говорю, не все просто разбираются.
<laughs> вот. Э, не то чтобы я прям там большой эксперт, но, вот честно тебе скажу, правда, ни разу с таким не сталкивалась. Ам, и вот даже, например, вот щас у нас в Испании, а, у нас, э, ну, окей, мы ездим, э, раз в неделю, вот, по вторникам, кстати, на рынок. А, э, но у нас есть, например, ещё, э, магазины, да.
Мгм. М, мгм.
А, небольшие. А, которые торгуют, а, либо местной продукцией вот из нашего региона. Или, например, есть, э, магазины, которые торгуют, а, знаешь, такой привычной вос с с славянским народам там прод продуктами, да, э, такими, э, из из Польши, из Прибалтики. Вот. И у нас есть местная, например, теплица, а, которая выращивает огурцы. Э, знаешь, такие вот, как в России мы любим, маленькие пупырчатые. А. Да, не вот эти длинные голландские, а вот прям огурчики Да. Выращивает укроп, который очень, ну, сложно найти, а, здесь, потому что здесь в основном или петрушка, а, или кинза. Вот. И она поставляет, эта т теплица, вот в магазины локальных продуктов и славянских продуктов. И ты приходишь, и там такие фермерские огурчики, фермерский укропчик. А, и вот я обычно беру- это очень классно.
Ну да-да. Мгм, мгм. Мгм. Да да да да да да да. <chuckles> Да да-да. Самой таки такие сочные, прям, мгм. Мгм. Слушай, такой вопрос, немножко отступление, мне стало интересно: ты вот когда сказала про вторник, да, что во вторник часто, э, ездите туда, да. А если вот эти рынки работают по будням и в выходные, то по будням вообще, наверное, не так уж и много людей должно быть, потому что всё-таки работают, наверное. А, да? И просто, а, к а в к а когда все работают? <chuckles> Просто и интересно. Как так получа У меня просто это первая мысль возникла. А в смысле, если они работают на буднях, то люди же тоже работают на буднях, и как это, <chuckles> э, как вы вообще встречаетесь-то в одном месте все?
Мгм. Не, там прорва людей. Мгм. <laughs> Это хороший вопрос. <laughs> Эт знаешь, как-то вот так вот получается. А, по факту, э, много же кто работает в свободном графике и может, да, выбрать это время. А еще на этих рынках всегда большая часть покупателей- это, всё-таки, пожилые люди. Знаешь, с тележечками, а, и вот которые ходят на этот рынок годами.
Ну да, да. М. М, слушай, а кас как, кстати, вот этот рынок, он визуально выглядит? Он как, где-то в помещении в каком-то, в павильоне, или снаружи находится, как-то, ну, на открытом воздухе?
А, знаешь, у нас есть в каждом, а, районе города, во-первых, крытый рынок. Э, вот абсолютно в каждом районе города есть крытый рынок. А, и, ну, и там, а, больше, коне конечно, знаешь, такие, ам, или ф организованные фермеры, да, э, ну, то есть не н не мелкие производители. А, и вот такие вот рынки на открытом воздухе, э, для которых есть, а, четкое пространство, где они происходят всегда, да, то есть мэрия дала разрешение на рынок, на вот в этом месте. А, и вот, э, в тот день, когда он там происходит, там просто действительно разворачиваются такие мобильные прилавки.
Ага, ага. Мгм, мгм. Мгм. <laughs> Да, слушай, интересно. Ам, <smacks lips> а вот такой, м, немножко каверзный вопрос. А вот, э, как ты думаешь, всё-таки, э, в последнее время фермеры и фермерские продукты, они тоже, скажем так, не являются эталоном экологичности именно. Они могут быть натуральными, свежими, но они не до конца экологичны хотя бы потому, что если фермеры начинают массовое производство какое-то проводить, то там уже, скорее всего, есть использование всяких всякой химии, да. Она может быть максимально экологичной, в принципе, да, но, всё равно, это же, ну, всё равно используется, то есть, вот как ты к такому относишься, ну, как бы это лучше всё равно, чем магазинное?
Да. Мгм. Да. Мгм. Да, пестицидов и прочего. Мгм. А, да, я понимаю <laughs> твое опасение, и у меня оно тоже есть. И я думаю, что по факту, м, мы никак, к сожалению, не можем это проконтролировать, вот какие б мы иллюзии не питали на этот счет. А, либо ты доверяешь, ам, ну, как бы, фермеру, да, э, его добросовестности, а, либо ты находишь тех, э, ну, вот, э, у нас, например, есть фермеры, которые зовут к себе на, м, на ферму: "Приезжайте, смотрите сами, своими глазами, собирайте сами своими руками", да. <chuckles> Вот. Э, и вот такие у меня, кстати, тоже есть. Э, и я у них периодически что-то сезонное покупаю. Ну вот пока, наверное, только так.
Ага. Мгм. Мгм. Да, да. Мгм. М, ну да, действительно, наверно, сложно так самостоятельно всё проверять постоянно, устанешь еще, и уже рукой махнешь на это. Да, слушай, спасибо те за разговор. Было очень интересно узнать о твоем опыте на рынках фермерских.
Мгм. Точно. Да. Спасибо за вопросы, я с радостью поделилась. Пока!